Uy, alam mo na nafi-feel ko 'yong nararamdaman mo, ah, 'yong suliranin mo kasi talagang pag trabaho ang pinag-usapan, very stressful 'yan, nakaka-drain, exhausting 'yong mga talagang sabihin mo na kulang na lang, eh, talagang bagsak na bagsak 'yong katawan mo nakakapagod, 'no. Pero sinubukan mo na ba na humanap ng paraan para mababawasan yung pagke-crave mo sa pagkain kapag nasa height ng emosyon ka o let's say sobrang sobrang stress ka.
Actually, tinray ko na siya kumbaga, ah, may mga times na dina-divert ko yung attention ko like, ah, hindi ako like iniisip ko na wag muna akong kumain kasi, ah, minsan kasi nahalata ko na sobra sobra na pero hindi siya nag-wo-work. Minsan tinray ko pa yung everytime na magki-crave ako is matulog nalang ako or di kaya kapag malungkot ako is matulog nalang. Kaso ano siya, kumbaga paggising ko parang yung katawan ko hindi pa rin na-refresh, ganon, or like hindi pa rin ako masaya, ganon. So, kasi ano, eh, kumbaga naging routine ko din yung ganun na everytime na nalulungkot or nai-istress is kakain talaga, so, parang nakasanayan na talaga siya ng katawan ko na, ah, kapag ganyan na nai-istress, eh, kailangan kong kumain. Kumbaga 'yun yung nakatatak sa utak ko na everytime na nakakaharap ako ng mga ganyang sitwasyon, kailangan ko talagang kumain which is hindi totoo or hindi maganda para sa akin hindi na nagiging okey yung resulta. So, ah, even though trinay ko na yung pagtulog na lang pag-divert ng atensyon sa mga ibang bagay kaso, ah, at the end of the day, parang nalulungkot pa rin ako kahit na gawin ko yung mga ibang bagay na yun. So, ang nangyayari bumabalik at bumabalik pa rin ako dun sa dating routine ko or yung nakasanayan ko na ngang gawin which is yung, ah, everytime na nai-istress is kakain nga ng kakain. Mm.
Hmm, okey ano sa tingin ko naman base sa mga sinabi mo is identified mo yung